Esattamente, quindi anche per una persona che soffre di diabete o una persona che non ha vuole un alto impatto glicemico per diversi motivi, anche perché poi fa venire sonno. Avere un impatto glicemico alto e al lavoro è una cosa che forse, eh, sarebbe meglio da evitare, ecco.
Mh-mh. Certo, giustissimo. Sì, m <chuckles> esattamente tutti quanti si lamentano dell'abbiocco dopo pranzo, ma con un'alimentazione diversa tu confermi che, uhm, non è così il giusto?
No, no, esatto. Bisogna saper bilanciare un po' tutto. Poi non dico che quella brioche non te la puoi mangiare quel giorno a settimana, però non deve essere una cosa di tutti i giorni. Specialmente quando c'è la scusa che: "Eh, ma non riesco a mangiare sano". C'è nie guarda, tempo 0. Sì, sì, 1 volta alla settimana, però durante il giorno comunque io, uhm, utilizzo un'alimentazione sostenibile tipo all' 80 % sana, salutare, che mi piace comunque, poi diventa uno stile di vita. E quel 20 % giornaliero di qualcosa di più sfizioso che può essere quel pezzetto di cioccolato, uhm, quel biscotto, quei cereali che mi piacciono, quindi qualcosa di più, esatto, sfizioso da quel lato lì. Comunque per uno spuntino veramente basta portarsi uno yogurt. Come rendere uno yogurt buono? Perché ovviamente io consiglio lo yogurt greco che è molto proteico, veloce, compratevi un dolcificante, ce lo mettete dentro lo yogurt e diventa buonissimo. Ma un dolcificante semplicissimo, 0 calorie, ce ne sono liquidi tipo con la stevia oppure liquidi normali con il sucralosio, ci sono l la stevia in grani diciamo, quindi come se fosse zucchero
Certo. Ecco, ma tu fai dei giorni di sgarro anche? Mh-mh. Sì. Sì. Ah. Certo. Mh. Certo, certo, giustissi <tsk> Quali consigli? Sì. Sì, sì, sì. Perfettamente naturale la stevia. Hai mai provato l'eritritolo?
Sì. Sì, ho provato anche l'eritritolo che ha la stessa consistenza della stevia, ottimo per fare per esempio i dolci.
Sì è vero. <snorts>
Ehm, ma basta, p ti porti lo yogurt col dolcificante al lavoro e della frutta secca, ti puoi anche portare un frutto, cioè una banana che basta che la sbucci in quel momento lì. Perfetto, cioè più di uno spuntino veloce di così io veramente non so che cosa consigliare.
Certo. Ecco, ma sulla banana ci sono delle questioni annose, ehm, tra i palestrati, discussioni ehm, molto profonde sul fatto che la banana deve essere matura o, uhm, un pochino più vicina alla uhm, <tsk> a al acerba, proprio a per il discorso dell'indice glicemico. Tu che tipo di banana raccomandi?